Teka, <scoffs> focus tayo sa pagkain, kahapon po pumunta kami dun sa isang kainan, tapos meron sila dung ano, parang malaking, ah, hotpot or stew, tapos halo-halo dun yung ano parang toppings ganiyan, alam mo yung parang ano, yung sa hotpot yung shabu-shabu parang ganon, pero hindi siya ganon, eh
Ay, sorry, sige. Mm. Fish ball, kikiam <chuckles> sorry, yun lang ang alam ko, eh.
mm, hindi siya ganun, eh, kumbaga merong tteokbokki tapos ewan ko parang alam ko parang tawag dun tteokbokki, yung merong ramyun.
Oo, yung yung kanin.

Yan. Oh, ikaw ba?
Hmm. Sa'kin gusto ko laging bago, eh. Kumbaga, sabi nga ng kapatid ano ba, ano ba nakakatawa? <chuckles> Yung, kapatid ko kasi ano, alam mo grabe nun nung ano, nung bago palang yung Zagu, ta's mega yung pila? Yung pinili ko kakaibang flavor, kasi mahilig ako mag-try ng kakaiba. Tas yung kapatid ko naman sinasabi, "Hala, laging si kakaiba." Kumbaga parang minsan nalulugi din ako kasi either walang bumibili nun, hindi siya best seller, ganyan. Tapos sabi ko, "Ay, kaya pala hindi binibili." Pero at least, ayon, nata-try ko yung medyo kakaiba.
<chuckles> <chuckles> Wa <laughs> Yung parang nasubukan mo din sa sarili mo, di ba?
Oo, tsaka meron din namang maayos syempre, kumbaga, halimbawa may kakaibang flavor, di siyempre sabi ko, "O, lagi nalang chocolate o try naman tayo ng iba." Kung hindi ko tinray yun, eh, di hindi lalawak yung panlasa ko, di ba?